Mhm, jadinya, ada sih kalo misalnya ditanya, eee, junior sama senior ada gitu banget, gitu. Kalau Mbaknya juga ada kah musuhnya?
Mmm, mhm. Eee, iya sih, biasanya, pasti kayaknya di setiap tempat ada deh, Mas, ya. Jadi memang kayak tadi Masnya bilang, waktu kuliah ya pernah dapet, ya, terus kerja juga pernah dapet, gitu. Cuman mungkin, eee, karena kebetulan saya bekerjanya di bidang pendidikan, jadi agak kurang, gitu ya, kurang kurang banyak dapetnya, kayak gitu. Cuman memang
Mmm, mhm. Mhm. Hmm. Mmm, mhm. Mhm mhm. Iya iya iya iya.